Ya, şimdi sonucu şöyle: Bir kere çok büyük bir zaman kaybı ve de bütçe kaybı olacak. Yani, eee, çünkü, eee, bilmiyorum ki, bir kuaföre gitsen herhâlde saç, kesim, bakım derken €100, işte, ııı, fotoğrafçı €350 Hani, aaa, çok büyük paralar bir anda konuşuyor €350
Hı hı. Fotoğrafçı ne kadar dedin? A, bu daha farklı bir fotoğraf çekiminden bahsediyorsun. Hımm. Hımm. Hı hı.
Ya, o oyuncuların gittiği fotoğrafçı, yani model ve oyuncuların. Eee, çünkü bir tek onlar biliyor. Yani her şeyin kuralı var. Sektörde bir kural var. Dolayısıyla, işte, bir mesela pasaport fotoğrafçısına gittiğimde Onu da denedim, o hiç olmuyor.
Hı hı. Hı hı. Evet, doğru.
Eee, ama bu da başarısızlık. Önemli olan bu başarısızlığın nedenini biliyorum.
Evet.
Eee, evet, hani, düzelteceğim, eee, ve bir daha da aynı yanlışı asla yapmam. Yani, eee, ilk önce saç bakımı, sonra fotoğrafçı olmalı.
Evet, aslında yaşayarak öğrenme deneyimi gibi olmuş biraz maddi kayıpla.
Hakikaten öyle oldu yani. Evet. Evet, evet. Maalesef. Orada ışığı hesaba katamadım, yani o rengin o kadar açık çıkması bana ilginç geldi. Eee, ama olabiliyor.
<chuckles> Hı hı. Onu bilmene çok imkân yoktu herhâlde. Iıı.
Yok, yani, şöyle: Hani, d öğrenciyim aynı zamanda. Hani, bir işim var ama böyle çok büyük kazançlarım olmuyor. Yani dolayısıyla, evet, kuaför kısmını açıkçası atlamak istedim.
Hı hı. Oyunculuk haricinde bir işin mi bahsettiğin?
Efendim?
"Bir işim var ama çok büyük kazançlarım olmuyor" dedin. Oyunculuk haricindeki bir işin daha mı var?
Hı hı.